まあ、この、ふぁあ、おっきなとこで言うと、その、夜に寝ることで、その日一日の体験を脳内で整理するっていうじゃないですか。それを1時間おきに、その、との1時間分の、考えたことを整理する時間を意識的に入れるって感じですかね？
はいはいはいはい。 へえ、あ、めっちゃ生産的なリラックスの時間。<laughs>
あは、そうですね。やはりどうしても、まま、仕事のための、みたいな感じにはなっちゃうんですけど。
はいはいはい。ええ。うん。
ま、結局、ま、あの、8時間やったとして、ま、もしきれいに定期的に、ええ、7回ですか？間、間ににふん毎入れたら、15分ぐらいですかね、かっちり計算すると、じゅうごふん作業してない時間発生するわけですけど、体感としては、それを入れた方がトータルの生産量は増えてる感じしますね、明らかに。
はい。 はい。 はい。 はい。 うーん、なるほどな。それは他の人にも勧めたりとかってされてたりするんですか？